Allora guarda io, ehm, sono qua a chiederti un consiglio perché ho un problema abbastanza pesante che è, ehm, l'ansia da volo aereo, nel senso che se devo fare dei voli brevi fino a 3, 4 ore, non c'è problema.
Mh-mh.
Ehm, purtroppo quando devo diciamo rientrare a vedere la mia famiglia o per lavoro devo fare dei viaggi lunghi, e parlo di 8, 9, 10 ore di volo, ecco lì mi parte l'ansia già alcuni giorni prima. Un po' perché io in volo non riesco a dormire, perché sento rumore dell'aereo anche dopo, ehm, essere scesa dall'aereo, continuo a sentirlo nelle orecchie. Ehm, anche se uso le cuffie, ascolto musica, guardo film, insomma faccio di ogni per farmi passare il tempo perché, mhmm, puoi immaginare tante ore. Ehm, e poi ecco lo stress perché ho sempre accanto, sembra una roba fatta apposta, cioè ho accanto sul mio volo vicino a me un bambino che piange. A ogni volo, cioè sembra che me lo diano d'ufficio.
Okay. Ah. Okay. Mh-mh. Oh no. <laughs> Oh mamma mia.
E quindi sta e sta diventando un po' cioè, già so che non dormo poi ci sono dei cambi di aeroporti così, insomma praticamente io sto in giro 18, 20 ore e diventa peso. Peso, peso, peso. Quindi insomma una gran ansia. Hai qualche trucco per non farmici pensare?
Beh, allora, sicuramente possiamo pensarci insieme. Uhm, quindi la parte che più ti dà fastidio sostanzialmente è proprio il volo in sé. Perché hai paura, diciamo, di non dormire, di non riposarti, di stare tanto tempo, ehm, sveglia, uhm, tra, mhmm, insomma persone molto, uhm, urlanti, cose del genere?
Sì poi sai in volo, uhm, vabbè i posti non son mai molto larghi, no, e quindi, di tanto in tanto, io mi alzo per muovere le gambe perché poi sai in volo ti si gonfiano le gambe. E allora usa i calzini compressivi, benissimo. Allora quando scendo dall'aereo io ho le caviglie che sembrano quelle di Frodo Baggins, cioè ho delle caviglie giga proprio la la mia circolazione mi saluta a me quando vado in aereo, quindi sì. Somma per me è davvero uno stress anche fisico perché vedo che mi riprendo cioè quando avevo vent'anni il giorno dopo potevo andare in discoteca, adesso vedo che il giorno dopo sono ancora stracciata dal volo prima.
Mh-mh. Mh. Oh. Okay. Mh-mh. No, ma è normale, cioè secondo me è un po' a qualsiasi età ad un certo punto, uhm, si ci si stufa un po', ecco, e il corpo a un certo punto dice: "Ma ma ma anche basta di questi voli enormi." Uhm, ti capita spesso quindi di fare questi voli, oppure è una cosa limitata a poche, ehm, diciamo, occasioni l'anno?
Eh sì. Guarda sono mi capita un paio di volte l'anno perché adesso per lavoro sono più vicina ai posti in cui andavo per lavoro, quindi adesso per lavoro al massimo faccio 3-4 ore. Quindi mi capita ecco di rientrare ovviamente a trovare la mia famiglia, la famiglia di mio marito, un paio di volte l'anno, ed è veramente pesantissimo, proprio anche fisicamente.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. No certo, me lo immagino. E quindi quest'ansia, diciamo, questo stress ti assale già i giorni prima, fai fatica magari anche a dormire la sera, o è una cosa più relativa all'idea, diciamo, di dover salire e quindi dici: "Ah vabbè. Devo devo salire su un volo" e quindi ti viene un po', diciamo di di angoscia, ma non proprio ansia da non farti ecco, da non farti star male. Mh.
No ecco, ho po ho quell'angoscia lì, quella di dire: "No dai perché devo tornare a casa, non mi va." Cioè anche se dopo quando sono là sono felicissima e poi dopo un po' mi torna l'angoscia: "No dai non ho voglia di riprendere il vo" sì, sempre così. Cioè questo è è praticamente tra un'ansia e l'altra ho mi godo una sorta di vacanza.
Mh-mh. Devo ritornare indie <groans> Mhmm, che so mhmm, diciamo è è comprensibile, comunque, se devi fare viaggi molto lunghi per comun comunque la metti, ecco, sempre un <chuckles> diciamo un, ehm un trasferimento molto, molto lungo e, mhmm, bisogna trovare un modo di impiegare quelle ore anche in maniera un po' più adeguata. Uhm, ma allora, mhmm, tanto, uhm, mi mi piacerebbe, uhm, analizzare un attimo con te la questione del dormire sull'aereo. Uhm, a parte i bambini che urlano, ehm, mhmm, appunto, il rumore dell'aereo ti dà fastidio perché magari hai paura delle turbolenze o cose del genere, oppure sono proprio cioè sei s proprio sensibile ai rumori?
Eh sì. Ehm, guarda il rumore si sente. Cioè, nel senso, ehm anche con le cuffie, anche se ti guardi un film, anche se ti ascolti della musica classica, o della musica che ti piace, insomma sotto senti sempre una sorta di v che poi è il rumore normale del motore dell'aereo e a me quel rumore lì mi dà noia. Infatti ho provato anche a tenere le cuffie a volume smodato, tanto che mi hanno detto qualcosa e ho messo i tappi che servono e non servono, le ho provate tut ho fatto la visualizzazione positiva, ho fatto la mindfulness, cioè, la skincare è una roba da veramente da circense nel senso che le ho già provate tutte. Ehm, però ecco funzionano poco no non c'è niente che in realtà funzioni veramente.
Mh-mh. Okay. Ah. Mh-mh. <chuckles> Ah. Mh-mh, ho capito. Beh allora diciamo che, ehm, in quei momenti allora sarebbe proprio da da metterti in qualche modo KO, ecco. Ehm, essendo che, ehm, viaggi solo un paio di volte l'anno, mi sembra anche ragionevole che tu possa, magari, chiedere al tuo medico se, per queste viaggi, ehm, m può consigliarti qualcosa; anche solo degli integratori, se non vuoi prendere delle medicine, per tranquillizzarti e per, magari, proprio farti dormire sull'aereo, in modo che tu ti possa proprio, ehm, far volare un po' queste ore di di disperazione con un po' di di s sonno ristoratore. Perché evidentemente se poi devi passare tanto tempo in aeroporto, spostamenti e tutto quanto, ecco, diventa veramente un viaggio della speranza, quindi farebbe molto comodo riuscire a a dormire anche non non magari 10 ore di seguito però, ecco, qualche ora sicuramente potrebbe essere un un buon compromesso, ehm, della melatonina. Eh. Per
Giusto. Ma, sai che è un buon consiglio? Basterebbero guarda a me basterebbero 3 ore, cioè no non pretendo di dormir tutte le ore ma almeno 3 o 4 dai, che ti riposi un po'.
Sì. Sì, anche qualche tattica, voglio dire, non magari non per forza melatonina, che quella lascia un po' il tempo che trova. Ci sono anche altre tattiche che usano i medici, non so, anche solo gli antistaminici, per indurti un po' il sonno. Ehm, però, sicuramente, parlarne con lui ti può aiutare a a a trovare una quadra. Eh, spieghi il tuo problema e dici: "Guardi, mi dia quello che vuole, basta che mi stenda per qualche ora, perché ne ho bisogno". Tanto, 2 volte all'anno. Voglio dire, uhm, se non hai qualche tipo di probabl problematica, comunque, lui lo saprà meglio meglio di me.
Eh sì. No, no, non ho non ho nessun problema. Ti dico: ho provato anche la melatonina. Quella volta è stata terribile perché oltre non aver dormito, eh, quando sono arrivata in aeroporto in uhm, mhmm, dove dovevo fare praticamente scalo, avevo, tipo, 1 ora e mezzo per andare da una parte all'altra dell'aeroporto e dovevo correre con la melatonina in corpo. È stata una una cosa orribile, quindi, sì, chiederò al dottore di darmi qualcosa di diverso.
Mh-mh. Mh-mh. Ah. Eh, più che altro, perché la melatonina, diciamo, ehm, funziona e non funziona, dipende un po' dagli organismi e poi in alcu alcune persone fa effetto paradosso, quindi invece di farti dormire, a volte, ti tiene attivo. Quindi, insomma, ehm, l è è dipende da dalle persone, quindi ecco.
Ah. Sì, sì. Ti dico: il fatto è che quando io volo, praticamente verso l'Italia, io volo che, per assurdo, dove sono io sarebbe notte. Quindi, uhm, il medico mi diede la melatonina per dirmi così ti aiuta, il tuo ritmo normale, prender sonno, così. Problema è che non ho dormito e sono arrivata, praticamente, allo scalo in Europa che era mattina presto, quindi poi son dovuta rimanere sveglia. È sta è stato veramente il viaggio della speranza. Mi aspettavo una medaglia, cioè è stato orribile, sì, sì. Però hai ragione, adesso sentirò il dottore, sento se ha qualcosa, magari anche per la circolazione, dato che
Mh-mh. Eh. Ah. Mh. Eh. Te la saresti Eh, ma, sì, qualsiasi cosa, insomma, che che sia adeguata alla tua situazione di di salute e che ti possa aiutare, insomma, a a decimare questo questa uhm, questo star sveglia, soprattutto in situazioni molto stressanti come come questa. Oppure, appunto, qualcosa per diminuire un pochettino lo stress, sia dovuto al uhm, alla situazione, che, comunque, ecco, sei su un aereo, mhmm, in mezzo a tante persone, eccetera, uhm, ma anche proprio per per rilassarti. Ehm, e poi, ecco, magari, per goderti un po' di più le cose che fai durante il volo, che sia leggere un libro con i tappi, 25 tappi dentro le orecchie. Certo, <laughs> quel quel suono di sottofondo, probabilmente, si sentirà lo stesso, ma, magari, se, uhm, sei un po' in quella situazione, un po' più di rilassamento, un po' più di "ma sì, tra poco mi addormento". Ecco, magari, lo lo percepisci un po' di meno. Questo potrebbe essere un
Eh sì, infatti. No, no è è un ottimo guarda, mi hai dato un ottimo consiglio. Io non sapevo davvero dove sbatter la testa, anche perché il volo è imminente, quindi ero entrata un po' nel panico. Guarda, io, mhmm, non posso far altro che ringraziarti davvero di cuore per i consigli che mi hai dato, soprattutto per aver ascoltato il mio sfogo, perché mi sa che mi sono anche un po' sfogata, quindi ti ringrazio tantissimo.
Mh-mh. No bene. <chuckles> No, ma figurati. Guarda ti ti capisco e, insomma, mi mi spiace che devi fare questi questo viaggio, ecco, così lungo. Però, ecco, se si possono trovare delle strategie per renderlo un po' meno fastidioso, assolutamente, bisogna corrergli incontro, quindi ti auguro di riuscire a trovare una quadra con il tuo medico e buon viaggio.